Ну, смотри, мне удается выделять его на выходных только время, потому что в будни у меня в сильно загружены. У меня вот работа бухгалтером, подработка, ребенок, дом, спортзал. <sniffs> Э, поэтому я вот, э, ну, как встала в полседьмого, в еле в 10 доползла уже да, до кровати, то есть А здесь, э, да, на выходные я продаю как бы своим только постоянным клиентам- это так называемое "сарафанное радио". Я нигде не продвигаюсь.
Так. Понятно. Мгм.
А, ну их как бы понятно, что там такой пр приток небольшой, да, а а вот если уже, конечно, в соцсети идти, там уже можно как бы самой контролировать, да, количество клиентов, там уже по-другому. Да, развернуться. Но опять же, вот так страшно вот это всё показать. Не знаю, на "Ютуб" тоже у меня есть, э, и идеи, которые вот тоже как бы про своё творчество, но там уже какие-то вот прям с, э, акцентом на монетизацию видео, ну, туда вот то но там же тоже надо время
Да, развернуться, да? А хм. Ага, да, понятно. Может быть, и обучающие, да, какие-то видео?
Да-да-да. Обучающие, да, но вот там же тоже надо время, то есть вот это: завести этот вот "Ютуб", пахать полгода, пока где-то что-то, а может, и 2 года, по-разному у всех бывает, но такое тоже на перспективу как бы, и тоже непонятно, получится, не получится, гарантии же тоже здесь нету как по ну.
Мгм. Мгм. Э, да, наверное, сложность нашего мира в том, что ни в каком из вариантов, которые ты выбираешь, да, гарантии нет. Ам, <chuckles> да-да-да.
Поэто Только бухгалтерам, есть бы гарантия зарплаты, но она какая-то, да, такая вообще неинтересная.
Э. Да, скажи, а, пожалуйста, а ты уже, м, садилась и пробовала выписывать вот все возможные ходы на листочек, чтобы просто, вот знаешь, посмотреть на это и понять, да, какое количество, а, опций есть перед тобой, чтобы иметь возможность как-то их рассортировать, прикинуть на себя и так далее?
Мгм.